Aber ihr habt euch eingegroovt im Laufe der Monate oder Jahre. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr zusammen seid. Ja, ja.
Mhm. Ja. <chuckles> Ne, wir sind schon länger zusammen. Ähm, war beides auch unsere also, ist unsere 1. Beziehung und wir sind auch beieinander geblieben. Das heißt, man musste auch irgendwie noch ganz, ganz viele Sachen lernen. Ähm, und ich glaube, gerade zum Anfang für ihn war es sehr, sehr ungewohnt, dadurch, dass er so 'n selbstständiger Mensch war und auch nicht wirklich Kontakt irgendwie davor zu Mädchen oder auch zu so enge Freundschaften hatte. Und klar, wenn dann jemand ins Leben tritt, der ganz viel von dir fragt und auf einmal ganz viel von dir möchte, ist das natürlich so 'n Umschwung, ne?
Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, es ist ja so 'n bisschen auch der Klassiker. Die Frau ist meistens so 'n bisschen dominant und fortführend und der der Mann 'n bisschen so der Zurückgenommenere, der auch mal mehr Alleinsei Alleinseinseinsphasen braucht und so weiter. Das hat sich das hat sich bei der Beziehung, äh, jetzt zu meiner Frau, mit der ich jetzt aber langjährig verheiratet bin, wir mussten uns auch erst mal eingrooven. Und ich glaube, wenn wir damals keine Kinder gekriegt hätten, wären wir damals auch auseinandergekommen möglicherweise, ne?
Mhm. Ja, ja. Mhm. <giggles> Oh, okay, ja. Mhm. Ja, ich kann das nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall schwierig, gerade wenn man jung zusammenkommt und noch keine Erfahrung hat, so wie bei uns. Ähm, aber ich würde sagen, nach den, ja, ersten Jahren, ähm, ist m ist man irgendwie so 'n bisschen so 'n Team und klar, wenn dann erst mal so diese ganzen man kennt ja diese Phase, wo man doch total verliebt ist und alles ist gut und dann, wenn man diese Phasen übersprungen hat und dann erst mal so das echte Leben kommt, ne, das ist das Schwierige. <giggles>
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Das echte Leben, ja, genau, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber es ist ja auch nicht nur mit dem Partner oder Familie, sondern z zum Beispiel auch auf der Arbeit oder mit anderen Leuten, mit denen man zu tun. Da bist du ja auch jeden Tag zum Beispiel am Arbeitsplatz, ich weiß nicht, wo du arbeitest oder ob überhaupt, aber da ist äh, muss man ja auch jeden Tag immer so 'n bisschen austarieren mit den Leuten und vielleicht ist einmal nicht so gut drauf, wo man denkt, vielleicht sollte ich den nicht so ansprechen oder grade ansprechen und gucken, ob ihn was bedrückt oder so. Man ist ja durchgängig immer dabei, sich auszutarieren und vorsichtig abzuchecken, wie das Umfeld so es braucht oder möchte, ne?
Ja. Mhm. Ja. Mhm. <giggles> Ja, ja. Mhm. Ja, definitiv. Am Anfang also, vom Grunde aus bin ich auch 'ne s also ich bin 'ne sehr, sehr sensitive Person, also sehr sensibel in einigen Sachen und auch empathisch. Also, ich bekomme eigentlich relativ schnell mit, wie sich eine Person gegenüber findet und das war auch so 'n bisschen, ähm, ja, sage ich mal, so 'n Lernprozess. Also, mein Partner hat dann oft gesagt, „ne, alles gut“, einfach um mich so 'n bisschen abzufedern und zu sagen, „äh, ich brauche einfach Zeit“, aber ich habe dann immer wieder nachgehakt und auch tiefgründiger gesagt: „Hey, ich merke doch irgendwas stimmt nicht, rede doch mit mir“ und ich mittlerweile musste ich das auch so 'n bisschen lernen, okay, manchmal musst du einfach so 'n bisschen Zeit geben und alles muss so 'n bisschen runterkommen, bevor man irgendwie dadrüber spricht. Und das hat ja auch irgendwie was im Grunde mit aufdringlich zu tun, obwohl's ja dann ja, man ich würde es jetzt nicht aufdringlich ne äh, irgendwie nennen oder so, aber es ist ja dann eher so, ja, man macht sich Sorgen.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.